Aduh aku kalo ditanya judul bingung, tapi kalau ditanya lagu tuh aku inget lagunya, cuma kalau judul aku nggak tau. Nah, kalau judul-judul yang aku tau tuh paling kayak lagu-lagu, eee, dangdut koplo yang modern sekarang tuh kayak Denny Caknan, Guyon Waton, tuh itu, lagu-lagunya semua enak sih, menurut aku sih.
Hmm. Ya ya. Oh, ya ya ya ya. Mmm, hmm hmm. Lebih ke lagu Jawa berarti ya, banyak ya, yang diputer-puter ya? Oke.
Lagu Jawa, heeh. Tap tapi kalau lagu Jawa ini aku yang suka sendiri ya, gara-gara awalnya temen-temen di kampungku, mereka nyetel dangdut rampak ya, dangdut rampak gitu kan, yang kendang, terus yang nya nyanyinya itu biduan gitu kan. Nah, aku di kantor kayak nyanyi nyari lagi lagu dangdut, yang lebih kayak nggak nggak nggak malu-malu nggak malu-maluin banget, lah. Nah, dari situlah aku kayak, eee, menemukan dangdut koplo modern yang Jawa, gitu.
Mhm. Iya iya iya. Oke, tapi ini menarik ya. Kayaknya kalo jaman dulu tuh, kita nggak ada kepikiran untuk dengerin lagu, eee, daerah-daerah gitu ya. Menurut Mas, kenapa ya, kok sekarang orang jadi lebih banyak suka nih, untuk lagu-lagu Jawa, lagu-lagu dangdut, lebih diterima lah gitu, sama semua kalangan, bahkan kalau misalnya ada kumpul-kumpul sama, eee, teman kantor, karaokean, pasti ada aja tuh 1 orang yang nyanyi lagu begitu, dan jadi rame gitu kan, lagu dangdut itu. Menurut Mas, kenapa ya, eee, bisa begitu?
Iya. Mhm. Iya. Heeh. Iya, heeh. Ada aja tuh. Heeh heeh. Heeh. Iya. Dan, eee, kenapa ya, mungkin aku juga agak bangga juga sih, karena, eee, budaya-budaya lokal tuh mulai naik ke permukaan yang diakui oleh, eee, apa ya, warga negara Indonesia yang lai yang lain gitu. Misalkan gini, dulu kan, eee, talenta-talenta muda yang berbakat tuh nggak bisa, eee, terkenal tuh sebelum masuk label musik kan, setahuku. Karena belum ada platform YouTube yang memang, eee, mereka tuh lebih ke apa ya, secara individual heeh, individual untuk untuk mengenalkan diri mereka lewat YouTube. Nah, kalau sekarang tuh kayak misalkan lagu, eee, lagu-lagu orang Jawa, lagu-lagu orang Sunda, kemudian ada lagu-lagu orang timur, wah itu kayak, eee, menjadi heeh, ramai dan menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah, eee, bisa dibilang, rasa baru di dunia musik Indonesia, karena sebelum-sebelumnya tuh orang-orang disuguhi dengan lagu-lagu pop, gitu. Jadi kayak mendengarkan lagu yang fresh, baru, kemudian dengan genre baru, eee, enak didengar, dari situlah, jadi cepet viralnya gitu, jadi kayak bawa nuansa baru, gitu kan.
Mhm. Betul sih, ya betul betul betul. Lebih mudah ya? Mhm. Rame ya, sekarang ya? Mhm. Bener. Benar benar benar.

<laughs> Biasanya kami kayak main catur. Terus kadang, aku suka dengerin bapak-bapak yang memang kayak me mereka tuh mengobrolkan hobi mereka, kayak mancing, main burung. Padahal aku enggak suka main burung kan, tapi ya udahlah aku enggak, enggak sih, aku enggak ada waktu sih buat main burung karena kan kerja. Cuma dengerin aja gitu, cuma nyimak gitu. Itu sih paling. Tapi ada kesamaan loh antara pop, eee, ya, apa yang bikin aku suka dengan lagu dangdut dari awalnya rock gitu ya. Karena sama-sama bisa bikin, eee, kepala jadi angguk-angguk gitu, goyang gitu. <chuckles>
Mhm. Go oke. Jadi main burung juga? Dengerin aja gitu ya? Oke oke oke Oke menarik sih. Apa tuh? Oh iya iya, kalau rock mungkin agak cepet ngangguk-ngangguknya, kalau dangdut agak slow gitu ya?
Heeh, heeh. Agak slow santai tapi enak gitu.
Nah, mmm, waktu ada pergeseran itu biasanya kan itu berarti, Mas, keracunanlah sama bapak-bapak itu, tapi pernah gak Mas mencoba untuk, "pak nih dengerin dong nih lagu Avenged." <laughs>
Heeh. Aku tadinya mau gitu sih, karena, eee, aku pernah sih pernah usul. Paling kayak, eee, nyetel lagu rock klasik ya, kayak rock klasik. Misalkan ini aja lah, eee, apa Guns N' Roses misalkan, atau misalkan Michael Learns to Rock itu masih masuk ya kalau buat bapak-bapak kayak mereka tuh gitu kan. Tapi itu cuma sekali doang sih. Tetap besoknya, eh, apa, eee, setelah lagu itu diputerinnya lagu dangdut lagi gitu. Ah, katanya bilangnya enggak, enggak ngerti gue bahasanya. Udah ganti lagi pakai bahasa da eh, pakai, pakai lagu dangdut. <chuckles>
Pop lah gitu ya. Oh, ya ya ya biasanya masih masuk tuh. Ternyata? Ya. Oke oke oke. Jadi emang lagu dangdut nih karena sering diputar, di-brain waste, eee, brain wash, jadinya suka juga gitu ya. Tapi ada enggak sih, Mas, eee, lagu-lagu yang keinget banget judulnya tuh lagu dangdutnya judulnya apa tuh, Mas?
Heeh, iya bener.